कहते हैं, मेहमान भगवान का रूप होतें हैं और अचानक से इसी तरह से अगर मेहमान आपके घर पर पधार जाएँ, तो आप उस वक़्त उन्हें संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे? मेरा मतलब है खाने के लिए?
<chuckles> हाँ, ये तो है। मेहमान कब आ रहे हैं इस ब ये भी बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि जब मैं कुछ अ, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी-कभी होता है, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही होती हूँ और घर पे कोई नहीं होता तब मेहमान आ जाते हैं ना, तो फिर ग गुस्सा भी आता है। <laughs>
<chuckles> मतलब भगवान पर गुस्सा। <laughs>
<chuckles> नहीं-नहीं, ऐसे नहीं मतलब कि कहते, मेरे दोस्त वगैरह आएँ तो चलो ठीक है। अ, खुशी-खुशी गुस्सा नहीं मतलब हाँ, लगता है कि अभी नहीं आना चाहिए था मम्मी-पापा के आने के बाद क्योंकि क्या होता है ना, मेहमान आ जाते हैं तो फिर, आपको उनको देखना होता है। और यदि मम्मी-पापा, अंकल-आंटी टाइप के आ गए ना तो वो बहुत सारे सवाल शुरू कर देते हैं आते। "अच्छा, बेटा आप कब आए? कैसे आए? मतलब बताया नहीं, इधर हमारे घर आना।" फिर आप जानते हैं, फिर उनकी कहानी शुरू हो जाती है।
नहीं, नहीं, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं मज़ाक कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ, मतलब कहीं न कहीं आपको उनके साथ मतलब ना, वो उलझना पड़ेगा ही उ पड़ेगा। बातचीत करनी ही पड़ेगी, आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बात तो सच है।
हुँ। हाँ, वही अब उन जब तक से मम्मी-पापा आ नहीं जाते उनको एंटरटेन करना पड़ता है। तो वो अब हर इंसान को एंटरटेन करना आसान नहीं है। बच्चों के साथ तो चलो फिर भी उनको कुछ चॉकलेट वगैरह दे के मना लो, लेकिन अंकल-आंटी को क्या ही करोगे। उनके सवाल के सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद सवाल शुरू हो जाते हैं तो बस उस उलझ जाते हैं उसपे।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सवाल को कम करने के लिए उनको पेट भराने के लिए जो अगर कोई ऑप्शन आपके पास है या कोई विकल्प है, जो आप उस वक़्त चुनते हैं, ऐसा कुछ है?